Hobiler senin hayatında günlük stresini azaltıyor mu? Azaltıyorsa nasıl azaltıyor?
Eee, bence bayağı azaltıyor çünkü, eee, hobimi yaptığım zaman mutlu oluyorum ve o an kendimle geçirdiğim vakit olduğu için huzurlu oluyorum aslında.
Hı hı. Evet. Ya, peki, bu bahsettiğimiz hobiler, böyle, her gün yaptığın şeyler mi yoksa denk geldikçe mi yapıyorsun?
Eee, şöyle diyeyim, haftaya düzenli olarak yaydığım şeyler oluyor. Mesela spor yapmayı çok seviyorum ben. Eee, biraz da yoğun bir tepmo tempom var. O yüzden mümkün olduğunca vakit ayırıp hobilerimi hafta içerisinde, e, biraz kaçamak olarak görüyorum onu.
Hı hı, hı hı. Anladım. Yani, peki, eee, planlı yaptığın hobi mesela spor. Sporu planlamak, evet, çok, hani, eee, alışılmışın dışında değil ama, böyle, planlı yapmadığın anlık hevesin olup yaptığın, böyle, başka hobilerin var mı?
Eee, seyahat etmeyi çok seviyorum ama, eee, yani, zaman kısıtlaması olduğundan onu, ııı, sürekli yapamıyorum. Onu tabii ki, e, spor gibi her her hafta yapamıyorum ama mümkün olduğunca boş vaktimde bir seyahat ayarlayıp arkadaşlarımla mesela değişik bir yerde buluşup vakit geçirmeyi çok seviyorum.
Hı hı. Evet, doğru. Evet. Hı hı. Süper, peki, nereye gittin en son mesela?
Eee, en son İngiltere'ye gitmiştim. Eee, arkadaşlarım hatta onların vi yani, Schengen vizeleri yoktu. Iıı, ben yurt dışında yaşıyorum. "Nerede buluşacağız, nerede buluşacağız?" derken, eee, hepimizin de İngiltere vizesi vardı. "Hadi," dedik, "İngiltere'ye gidelim." Eee, hayatımda geçirdiğim en güzel tatillerden biriydi çünkü çok yakın arkadaşlarımla geçirdim o tatili.
Nasıldı? Hı hı. Tamam. Evet. A! Süper. Peki, yani, nerelere gittiniz, Lo Londra'ya mı gittiniz mesela?
Evet, direkt Londra'ya gittik. Eee, daha önceden hepimiz gitmiştik oraya, böyle, turistik yerleri gezmiştik. O yüzden, hani, turistik aktivite yapmayalım. Eee, ne istiyorsa canımız onu yapalım. Hani, mesela, Harry Potter'a gitmek istiyordu biri, "Hadi, Harry Potter'a gidelim." Eee, biri, işte, casino'ya gitmek istiyordu. "Hadi casino'ya gidelim." Eee, öyle, i şey, iii, turistik aktivite dışında her şeyi yaptık diyebilirim.
He he. Evet. Süper. <chuckles> İyi, iyi, ne kadar sürdü bu ziyaret?
Eee, yaklaşık 5 gün sürdü. Hı hı.
A, süper, böyle, hayatın boyunca unutamayacağın bir anı kazanmışsın belli ki. Güzel miydi, ya, orada Harry Potter meza müzesine mi gittin? Neye gittin Harry Potter'la ilgili?
E güz güzel bir anıydı. Eee, h yani, müze değil de, eee, hem müze diyeyim daha doğrusu hem de filmin çekildiği sahnelerin, eee, olduğu yerler vardı. Ben çok istemiyordum. O tarz şeyleri ben çok fazla sevmiyorum, ki Harry Potter'ı çok seviyorum filmini izlemeyi ama, hani, o tarz şe yerleri çok sevmiyorum ama be 2 arkadaşım çok fanıydı, "Gidelim, gidelim." <chuckles> Ben de, "Tamam, gidelim o zaman." dedim. Kötü değildi ama, mesela, "Bir daha gider misin?" desen gitmem, mesela. <chuckles>
Hı hı. Hı hı. <chuckles> Evet. Ha, o kadar, o kadar, niye ya? Ney neyinizi beğenmedin ki?
Ya, böyle, birazcık şey geldi, eee, yani, sahneleri gördük, çok, ııı, şey değildi, böyle, etkilenebileceğim bir ortam. Belki çocuklar için etkili olabilirdi ama, hani, beni çok şey çekmedi açıkçası. Niye bilmiyorum ama beni çok çekmedi. Sadece sahnelerin çekildiği yerleri gördük, öyle söyleyeyim. <chuckles>
Evet. I hı. Evet. Anladım, anladım. E, güzel olmuş. Peki, yani, bu seyahat etmek dışında aklına gelen başka bir hobin var mı? Ne bileyim müzik dinlemek olabilir, resim çizmek olabilir, kitap okumak olabilir.
Eee, yeni bir dil öğreniyorum aslında ben. Eee, ona birazcık merak saldım şu anda. Eee, hatta şöyle söyleyeyim, her gün neredeyse, eee, onunla ilgili bir şeyler yapıyorum. Zaten 4 gün kursa gidiyorum. Bir de 3 gün kendi, eee, hâlimde ya da internetten özel ders alarak, eee, ilerletiyorum.
Hı hı. Evet. Tamam. E, süper! Hangi dili öğreniyorsun?
İspanyolca'yı öğreniyorum.
Bu yaşadığın yerle mi alakalı yoksa keyifli bulduğun için mi?
<chuckles> Eee, h ikisi de diyebilirim ama, ııı, yaşadığım yer ya, İspanya'da yaşıyorum, öğrenmem gerektiğini düşünüyorum ama, ııı, dil de çok zevkli geliyor bana. O yüzden hem hobi hem de bir tık da zorunluluk diyebiliriz aslında. <chuckles>
Hı hı. <chuckles> İspanyolca gerçekten eğlenceli bir dil sanırım. Peki, yani, nasıl yapıyorsun? Bu 4 gün hani g eee, gramer üzerinden mi ilerliyor, kelime mi öğrenmeye çalışıyorsun? Nasıl dil öğrenilir sence mesela?
Eee, bence dil öğrenmek bir kere uzun bir süreç. Eee, kesinlikle e yanında kitap okunmalı bence seviyene göre, hani, eee, başlangıçsa başlangıç seviyesinde bir kitap. Eee, konuştuğum bütün öğretmenlerimin, hocalarımın dediği şey, eee, "Müzik dinle kesinlikle İspanyolca. O gelişimini çok fazla etkileyecek. Bir de bir de, eee, alt yazılı tabii ki dizi, film, eee, İspanyolca olacak." Eee, o şekilde çok daha hızlı gelişeceğini söylüyorlar.
Evet. Hı hı. İlginç. Evet. Sen mesela o boşta kalan 3 gününde kendin çalışırken, "Bir, eee, bi iz video falan izliyorum." demiştin. Onun dışında bir şey yapıyor musun?
Eee, kitap okuyorum, ııı, ve gayet aslında normalde çok fazla kitap okumuyorum, maalesef kötü bir alışkanlığım, eee, ama, eee, bu sayede aslında bu hobim sayesinde 1 tane daha hobi e d edindim diyebilirim. Mesela, şimdi, yatmadan önce direkt, eee, kitabımı açıyorum. Eee, 1 tane kitap var, böyle, her sayfasında ayrı bir hikâye var, ayrı bir roman. 1 sayfası İspanyolca, 1 sayfası İngilizce. Eee, her gün mesela onu okuyorum, bir 10 sayfa, 15 sayfa. Bir yandan da bana o hobiyi kazandırdı aslında.
Evet. Hımm, süper. Hımm. Süpermiş. Iıı, yani, g peki, yani, bir tarafı, iii, İspanyolca, bir tarafı İngilizce derken farklı hikâyeler mi? Aynı hikâyenin İngilizcesi ve İspanyolcası mı?
Aynı hikâyenin bir sayfasında İspanyolca, bir sayfasında İngilizce var. Hani, takıldığın, anlamadığın kelime olursa oradan bak diye. O yüzden o da beni birazcık teşvik ediyor aslında. <chuckles>
Evet. Anladım. Evet. Peki, ya ne zamandır dil öğrenme hevesindesin? Ne zamandır öğreniyorsun ve sence ne kadar ilerledin?
Eee, şöyle, eee, ben yeni bir şehre taşındım, 1 yıl oldu. Eee, yaklaşık 3 aydır gidiyorum bu kursa. Çünkü, eee, ilk seferinde kaçırmıştım kayıtları a açıkçası ilk geldiğimde. O yüzden, eee, 2'nci dönemine denk geldim. 3 aydır gidiyorum. Eee, açıkçası geliştiğini görüyorum ama, hani, sadece kursa gitsem belki bu kadar gelişmezdi. Bir yandan benim de, işte, kitap okumam, ayrıca, eee, internetten dersler almam, onların da etkisi olduğunu düşünüyorum.
Tamam. Evet. Tamam. Evet. Doğru. Doğru. Yani, peki, mesela karşısına şu an bir İspanyol gelse ne derece konuşabilirsin?
Derdimi anlatırım diyebilirim. Onu da anlarım. Aslında aslında daha çok anlıyorum konuşmaktansa, bana daha kolay geliyor. Iıı, anlama olarak hiçbir sıkıntım yok ama konuşma olarak biraz da çekingen bir insan olduğumdandır belki. O yüzden konuşmada bir tık daha zorlanıyorum.
Ha. Evet. Anladım. Tamam, peki, bu, eee, spor yapıyorum demiştin mesela, haftanın kaç günü yapıyorsun spor?
Eee, minimum 3 eee, yani, 3-4 arası yapmaya çalışıyorum ama minimum 3 yapıyorum diyebilirim.
Evet, yani, ne tür bir spordan bahsediyoruz peki?
Ya, şöyle, aslında 2 türlü yapıyorum. Biri egzersiz, hani, eee, mesela parka gidiyorum ben, grup hâlinde orada ders yapıyoruz, hoca aaa, hocamız var, ağırlık çalışıyoruz. Eee, bir de hafta sonları padel diye bir sporla ilgileniyorum. İspanya'da çok meşhur bir spor. Eee, onu yapıyorum Eee, tenise benziyor. Iıı, d aslında hemen hemen aynısı. Sadece saha biraz daha küçük. Eee, to top aynı, skorlar aynı, sayılar aynı. Sadece, böyle, eee, sahanın etrafında cam da var. Top oradan da sekebiliyor. Tek farkı o tenisten.
Hıı. Tamam. Hı hı. Nasıl bir şey? N Evet. A! Evet. Ya, peki, kendine mi sektiriyorsun, yanında oluyor, sektirip ona mı atmaya çalışıyorsun?
Şöyle, 4 kişi oynanıyor, zaten eşin oluyor bir tane. Eee, karşı taraf attığında cama değerse sen de cama sektirebiliyorsun, yani 1 kere cama değme hakkı var topun. Camdan da gelebilir, sen de cama atabilirsin ama oradan karşıya geçmek zorunda top. Biraz zor oluyor.
Hı hı. Evet. A, süper. Eğlenceli bir şeye benziyor, ya. Peki, bu mesela seyahat hobin de, aynı zamanda spor hobin de, biraz daha sosyalleşmeyi aslında önünü açabilecek şeyler, açıyor mu? Yani, sosyalleşme konusunda daha rahatlıyor musun bunlar sayesinde?
Evet, bayağı eğlenceli. Eee, kesinlikle, eee, çünkü mesela aslında yabancı dil öğrenme de öyle. O hobimde de ben aşırı so eee, sosyalleştiğimi fark ettim. Çünkü ye yeni bir şehre geldim. Çok fazla tanıdığım insan yok. Eee, spora gidiyorum, kalabalık bir şekilde, eee, spor yapıyoruz. Padel zaten 4 kişi oynanıyor. Mecbur yeni birileriyle tanışıyorsun. Kursta aynı şekilde 20 kişilik bir sınıf. Hani, bu hobilerim beni sürekli sosyalleştiriyor aslında.
Evet. Hı hı, hı hı. Doğru, peki, ya, hep böyle sosyal bir insan mıydın yoksa hobilerin gerçekten açtı mı seni biraz?
Eee, ikisi de diyebilirim, eee, ama mesela ben evde tek başıma vakit geçirmeyi de çok seviyorum. Hobilerim biraz daha beni itekliyor, diyebilirim sosyalleşmeye.
Hı hı. Evet. Iıı, tamam ya, ya bir yerde sosyalleşebiliyorsan, bir şeylere yarıyorsa iyi. Peki, kendi başına geçirdiğin vakitlerde yaptığın hobilerin neler?
Evet. Eee, yani, kendi başıma genelde aslında çok yoğun bir tempoda olduğum için, demin de bahsettiğim gibi mesela 3 kere, 4 kere spora gidiyorum, çalışıyorum. 4 gün, ııı, kursa gidiyorum, bayağı yoğun bir tempodayım. O yüzden evde yalnız kaldığımda, hani, birazcık kafamı dinleme, hani, YouTube'dan vid eee, komik videolar izleme, işte, evde birazcık yemek yapma, hadi, bugün şu yemeği yapayım, hani, ba kendi kendime ayırayım, birazcık kendimle vakit geçirme, kafamı, zihnimi boşaltma gibi aktiviteler yapıyorum.
Evet. Evet. Evet. Hı hı. Ya, peki, saymadığın için soruyorum. Sence, hani, YouTube'dan bir şeyler izlemek ya da yemek yapmak senin hobin mi yoksa tamamen, hani, öylesine mi yapıyorsun? Hani, aç kalmamak için yemek yapıyorum, boş kalmamak için video izliyorum şeklinde mi?
Hı hı. Şöyle, normal zamanda, evet, aç kalmamak için yemek yapıyorum. Öyle çok fazla hobim diyemem ama bazı günler geliyor ki bugün boşum, kendime güzel bir yemek hazırlayayım, işte, internetten tarif bakıyorum, ııı, detaylı hatta bir tarifi birkaç yerden araştırıyorum en güzel hâlini bulabilmek için. Eee, yani, haftanın 1 günü hobi olarak diyebilirim. Diğer günler zorunluluk diyebilirim yemek yapmaya. <chuckles>
<chuckles> Hı hı. Hı hı. S süper. Ne yaptın en son kendine, böyle, özenip yemek olarak?
Eee, balık yaptım. Çünkü ben deniz ürünlerini çok seviyorum. Eee, bir de yanına, ııı, karides yaptım ama, böyle, hani, bizim, ııı, Türkiye'de olan, böyle, tereyağlı, sarımsaklı, güveçte yapılan var ya, hani, ona ben özendim birazcık. O onunla, balık yaptım açıkçası.
Evet. Hı hı. Evet. <chuckles> Evet, biraz canın çekmiş gibi gözüküyor. Beğendin mi tadını bari?
Evet. Valla, bayağı güzel oldu bence. Belki de kendim yaptım diye.
Ya, belki de haftada 1'den haftaya 2'ye çıkarıp her gün balık yeme şeklinde devam edebilirsin.
Yani, n normalde her gün yerim ama uğraşamam o kadar, öyle söyleyeyim. Ben biraz daha pratik yemek yapmayı tercih ediyorum.
Evet. Ya, peki, hıh Ha, onu soracaktım. Yani, mesela pratik yemek nedir senin için? Ne yaparsın pratik?
Ya, mesela köfte yapıp buzluğa atıyorum. İşe giderken çıkarıp hemen 2 dakikada airfry'da ya da tavada ya da fırında hemen yapıp, ııı, yiyebiliyorum, böyle. Eee, salata, eee, mesela proteinimi alıyorum, yanına bir salatayı hazırlıyorum, direkt benim için pratik oluyor bayağı. Biraz karbonhidratı az tüketmeye çalışıyorum çünkü.
Evet. Evet. Evet, yani, tamam, pratik oluyorsa Aynı zamanda peki mesela şey kısmında eğleniyor musun? Mesela, "Köfte yapıp dolaba, buzluğa atıyorum." dedin ya. Ha, köfte yapmak sonuçta o kadar buzluğa atacak kadar yapıyorsan bir süreni alıyordur. Hani, mesela o sürede ne yaparsın? O arkada bir müzik mi açarsın ya da bir şey izleyerek mi yaparsın ya da ful odağınla mı yaparsın? O süreci nasıl hallediyorsun?
Hı hı. Alıyor. Tabii ki. Hı hı. Eee, bir şey izleyerek yapıyorum. Hatta izlediğim programlar da yemek programı oluyor. Hem <chuckles> çünkü yemek yaparken bir yandan yemek programı izleyip bir şeyler öğrenemi öğrenmeye çalışıyorum az da olsa o yemek programlarından. Genelde çünkü tartışma oluyor hep orada ama arada bir böyle ufak bir tüyolar veriyorlar, onları hemen hafızaya atıyorum orada, diyebilirim.
<chuckles> Hı hı. Evet. Peki, yurt dışına taşınmadan önce Türkiye'deyken, hani, muhtemelen aile evindesindir diye tahmin ediyorum. Eee orada ho orada hobilerin neydi? Yani tek başına değilkenki, hani, "O zaman başka bir şey yapıyordum, şu an başka bir şey yapıyorum." tarzında bir durum var mı?
Eee, bir süre evet. Eee, aslında orada da hep sporla ilgilendim. Eee, ben küçüklüğümden beri sporla ilgilenen biriyim. Eee, orada da tenis oynuyordum mesela. Zaten belki padeli sevmemin nedeni de oydu. Eee, orada Aynen. Orada tenis oynuyordum. Daha sonra benim dizlerimde bir sakatlık olunca, biraz daha az koşmalı bir şeye geçmem gerektiğini fark ettiğimden burada tenise devam etmedim. Eee, padele geçtim. Eee, bir de Türkiye'deyken satranç oynuyordum. Aslında o bireysel bir oyun, diğer, eee, benim yaptığım şeylere kıyasla. Eee, onu biraz fazla yaptığım için bunaldım açıkçası. Bir süre ara vermek istedim. O yüzden şu anda çok ilgilenmiyorum onunla.
Ha ha. Evet. Mantıklı. Hımm. Anladım. Ha ha. Ha ha. Evet. Yani, böyle, yarışmalara falan katılmalı mı satranç oynuyordun yoksa hobi olarak mı yapıyordun?
Eee, yani, katılıyordum Türkiye turnuvalarına katılıyordum. Dereceler de alıyordum aslında, eee, ama dediğim gibi, çok fazla, eee, oynadım, çok fazla üstüne düştüm. Bir yerden sonra artık çok yoruldum ve bıraktım. Ya, bıraktım <chuckles> Ya, şöhret demeyelim ama birazcık bunalttı açıkçası.
Hı hı. Şöhret seni yormuş. Evet, ya, peki, mesela bu bunaltma kısmı, yani, o bahsettiğin, eee, tenise benzer spor pa pedel padeldi sanırım. Eee, onu da mesela çok uzun süre yapsan ondan da sıkılır mısın yoksa satranç sıkıcı mıydı zaten senin için?
Hı hı, evet padel. Eee, çok sürekli yapsam sıkılırım herhâlde ama, şöyle, yani, o satrançtan o şeyi aldığım için, hani, her gün oynayıp, çok fazla oynayıp sıkıldığım için yeni hobilerimi o şekilde yapmıyorum. Mesela, ııı, atıyorum, haftada 1-2, hani, maksimum oynayacağım 3. Onu dengeliyorum artık. Çünkü biliyorum ki sürekli yaparsam belki sıkılacağım. Sevdiğim bir şeyden de sıkılmak istemiyorum açıkçası.
Hı hı. Anladım. Evet. Evet. Doğru, doğru. Peki, film kısmında, dizi kısmında var mısın ya da YouTube'da mesela ne izlersin? İzleme kısmında, yani, ne yaparsın genelde?
Eee, genelde dizi izliyorum ben, eee, filmden ziyade. Eee, çünkü, yani, film seçmek, eee, bence ömür alıyor. Filmi seçene kadar benim uykum geliyor. Böyle, 2 saat boyunca film seçip hiç izleyemediğim oluyor. O yüzden diziyi tercih ediyorum ve genelde komedi dizilerini tercih ediyorum. Eee, dizide de şöyle bir şey oluyor, yani, bir açtım mı bütün sezonu bitirmeye kadar gidiyor, böyle. Evet, maalesef sabahladığım çok oldu öyle.
Hı hı. Doğru. Hı hı. Hı hı. Eyvah. Evet, yani, ilgini çekecek kadar iyi bir diziyse sabahla canım ne olacak sanki.
E e aynen, yani, sabahlıyorum uykumdan fedakârlık yapıyorum açıkçası.
İ iyi, bakalım. Ya, umarım en kısa zamanda, hani, başka, böyle, karşına "Evet, bu benim hayatım boyunca hobim olabilecek bir şey." diyebileceğin bir hobiyle karşılaşırsın. E, şu ankiler de gayet yetiyor gibi gözüküyor sana zaten. E, tamam, çok teşekkür ederim bu görüşme için. Çok keyifli bir sohbetti.
Umarım. Şu anda evet. <giggles> Ben teşekkür ederim. Benim için de çok keyifliydi. Görüşürüz.
Görüşmek üzere, hoşça kal.